D'accord, et qu'est-ce qui a changé radicalement dans ta façon de de penser, heu, justement, de par son son discours? Heu, la 1re chose qui a changé, heu, tu pourrais me dire?
Oui, bien sûr, écoute, heu, j'ai essayé ce que disait le docteur Dis Joe Dispenza, j'ai essayé de me remettre, heu, bah, d'un, hem, d'un petit rhume, <chuckles> tu vois? J'ai j'ai essay j'ai essayé petit, tu vois? Et mais moi, tu sais, oh, mais me enfin, ouais, mais, enfin, heu, c'est c'est pas si anodin, parce que, moi, un petit rhume, généralement, ça me fatigue, heu, j'ai mal à la tête, heu, j'en ai marre, tu sais, ça m'épuise plus que ça ne devrait m'épuiser, tu vois?
Ouais. Mmh mh, ouais, bien sûr! Il fallait commencer quelque part. D'accord, OK, ça ça te ça te fragilise, heu, lourdement, ouais.
Oui, complètement, alors que c'est un petit rhume, tu vois? Heu, vraiment. Eh ben, figure-toi que j'ai suivi les 2 les ses conseils, heu, les les conseils du docteur et, heu, je me suis dit: «Bah, je vais faire comme lui, tiens. Heu, je vais penser, hem, à mes cellules et je vais penser à mon corps, et je vais parler à mon corps et je vais parler à mes cellules, aussi. Leur dire: "bon écoutez, j'ai bien compris, heu, il y a un petit rhume de un petit rhume qui est en train de s'installer et prendre de l'ampleur, mais c'est pas grave, on va se remettre d'aplomb, mes cellules, je suis avec vous, on s'aide mutuellement et"» non, alors moi j'aime bien parler à voix haute, hem, à mes cellules, <chuckles> à mon corps, tu sais?
Ouais. Ouais. D'accord. OK. OK. À voix haute, ou dans ta tête? D'accord, OK. Non, c'est pour c'est pour mieux visualiser c'est pour mieux visualiser, heu, comment tu t'y prends.
Exactement! Et pour mieux ancrer, heu, le poids de mes mots aussi, tu vois? Hem, ouais, pour que ça vibre en moi, en fait, pour que ça résonne, heu, vrai, pour que ça sonne vrai, en moi, heu, je préfère le dire à haute voix. Ouais, franchement, je préfère le dire à haute voix et en effet, bah, j'ai réussi à me à me préserver d'un rhume, heu, qui commençait, vois-tu? Et qui est parti, mais alors, <blows air> comme une lettre à la poste, si je puis dire. <chuckles>
D'accord. OK. À une vitesse heu, d'accord, en fait, c'est les prémices d'un rhume, donc de tout tout de suite, tu as pris le problème à bras le corps, donc tu as commencé à parler à tes cellules et en fait, heu, le rhume, heu, est est parti aussi vite qu'il était arrivé c'est ça?
Exact.